Ouais, bah, c'est pas mal parce que la meilleure méthode d'apprendre une langue c'est de parler avec des locaux.
Ah, oui, oui, oui. Bah, ouais.
Tout simplement.
Ouais. Là, je l'ai appris sur internet puisque maintenant sur internet on peut, heu, on peut trouver des partenaires, des personnes du pays puis faire une échange de langue, c'est ce que je fais, heu, 2 fois par semaine moi avec, heu, quelqu'un.
On peut tout apprendre, ouais. OK.
Avec, heu, 2 personnes différentes, ça me permet de pratiquer. Mais, heu, v s parler la langue, heu, dans un pays où on voyage, c'est ça aide à créer de meilleures, heu, relations avec les locaux je trouve.
OK. Oui, oui, oui tout à fait. Bah en fait ça comment dire? Bah ça montre que vous êtes intéressée et que vous vous que vous intéressez un minimum à la culture, que vous intéressez à la langue, et cetera. Et tout de suite vous êtes pris heu, vous êtes prise, hem, plus au sérieux.
Mouais. Ouais. Ouais.
Et ils ont plus d'admiration aussi pour vous.
Ouais oui, bien sûr. Oui, quand, heu, les gens voient qu'on communique, heu, dans leur langue, heu, ils sont ils sont contents.
Ouais, ouais.
Mais quoique, heu, avec l'italien, heu, bon, moi ce que j'apprends c'est l'italien standard. Heu, j'ai on m'a dit que chaque région parle, heu, son propre, heu, italien, ouais, un italien différent donc, heu, on verra bien comment c'est. Ouais, ouais. Mais bon, ils ils comprendront au moins ce que je dis, c'est, hein, parce qu'ils comprennent l l'italien standard.
Italien différent? Et ben. Ça doit être bien compliqué? Oui, mais, heu, mais vous, té pour les comprendre, ça va être compliqué j'imagine?